М, ну, наверное я не знаю, но точно не цвет. Наверно, вот как сидит, и, м, ну, в примерочной я же просто стою, да, а дальше я, когда вещь ношу, я там, э, м, ну, двигаюсь, да, у меня там разные, эм, я наклоняюсь, я то, я сё, там как, э, разная погода, как это всё реагирует, там, не знаю, ветер, э
Ну, конечно, да. Да, конечно. Ага.
Не знаю, вот надо прожить в этой вещи н день 2, может, несколько, и вот дальше у меня, вот прям всё становится на места, она моя или нет.
Конечно. Понятно. Ага. Ну, вот это тоже всё важно. То есть это всё про такой личный комфорт. Да, он не в прямом смысле удобная вещь. Да-да, поэтому это действительно так. А, да, эт ну, в очень интересно, конечно, как как ты подошла к этому вопросам. А скажи, часто ли ты себе что-то всё-таки сейчас покупаешь, вот просто красивое, нравится? Вот даже иногда жалеешь, да, что купила, потому что не самое удобное и некуда носить. Но вот вот просто совершенно по-девичьи захотелось. Бывают такие покупки?
Да, как вот моё самоощущение в ней. Да, совершенно верно. Мгм. Да, ты знаешь, бывают такие моменты, эх, э и
Шт вот например, скажи, что вот из последнего позволила себе?
Ну, например, купила себе платье. Я понимаю, что я его буду надевать только когда, вот я не знаю, после какой-то диеты, потому что м мне надо, чтоб там был идеально плоский живот. Ну, м просто ан не помесь не не п м. Н-да, я просто <chuckles> его не смогу надеть, если я там, э, пообедаю плотно. Но но оно такое красивое! Или там, знаешь, бы было у меня такое, что, м, планировался мой день рождения, и мы планировали поездку на на океан, на пляж. И вот я думаю: "Ну хотя бы на 1 день, но я его куплю, почувствую себя просто, м, королевой этого дня". И да, да, и вот действительно, я потом его никуда носить не смогу, потому что я понимаю, что, ну, я не смогу так выглядеть, вот как нужно для этого платья. Бывают такие покупки, да, для настроения, ну, а ш что поделать?
Ага, такой фасон новый, да. Мгм. Мгм. Да, богиня. Мгм. Ясно, ну да, эти. Да, ну спасибо тебе большое за твой рассказ. Это было очень интересно, здорово, тем более с твоим жизненным опытом, вот, да. А возможно разделить, да, если брать с точки зрения, вот, соотношения стиля и комфорта, твою жизнь, да, на несколько этапов, как минимум на 3, э, да. Спасибо, что поделилась, было очень интересно.
<chuckles> Да, где-то так. Да, тебе тоже спасибо, м. Это важная тема. Так что лучше всё-таки сочетать и балансировать и комфорт, и стиль одновременно. Спасибо. Надеюсь, ещё пообщаемся.
Конечно. Да.